آآ احكِ لي بقى إزاي بتعرفي ت تعبرّي كده عن عن مشاعرِك، وخصوصًا لو كانت مشاعر معقّدة، و وبتحوّليها لحاجة ملموسة كده يعني، حاجة تقدري تعبّري فيها، يعني زي كلام رسم، أيًا كان يعني؟
هي المشكلة إن أغلب الوقت، أنا مش من الناس اللي بتعرف تعبّر عن اللي جواها، يعني لو باحب حد أوي مش باعرف اروح أقول لحد أنا باحبك مثلًا، آآ باح مثلًا حد تعبان ما أعرفش أقول له: ألف سلامة ما أعرفش الحاجات دي مش أنا مش من الشخصيات اللي بتعرف تعبّر، فدايمًا باحس إن أنا باطلّع
إمم. طي طيب ليه ليه فيها ال خل خلّيني قبل ما اروح ل طب ليه أنتِ ما بتعرفيش تعبّري بيها؟ يعني يعني م <tsk> هل بسبب إمم.
إمم. والله مش عارفة، ممكن ممكن يبقى نوع من الخَجَل، ممكن نوع من ال إن أنا مثلًا جوايا حاجة ومُحْرَجة أقولها أو مش عارفة باحس إن أنا يمكن باشوفها ضَعف، ما أعرفش مش من النوع اللي باعرف اعبّر ويمكن ده على فكرة، بيسبّب أزمة يعني، ده بيسبّب أزمة للي حواليّا إن هُم، بييجي ناس مثلًا تعرف تتكلّم، بيلاقي إن أنا أنا باتكلّمش فالتاني بياخد أحَقيّة عني.
إمم. إمم.
فأنا ممكن اقلب الموضوع هزار، فدي بتكون حاجة رخمة. يعني أبسط إمم.
طيب الموضوع ده م حِكر على العيلة بس على الناس الغُرب بس والّا على العيلة، يعني أنتِ ف مش عارف ما بتعرفيش تتكلّمي؟ إمم.
لأ المشكلة إن هوالعيلة كمان، يعني مش مش من النوع اللي باعرف أقول خالص، يعني مثلًا أنا أكيد باحب مامتي وبابايا أغلى حد في الدنيا، بس مش فاكرة مثلًا إن أنا اقدر أروح أقول لهم أنا باحبكم أوي أنتم أغلى نا ما أعرفش أقول كده في الحقيقة. باحس إن أنا ما
ه هو الأب والأم م يعني الأب والأم مش م يعني ما فيش أب أو أُم هيحتاج حد يقول له باحبك، هو بيحب يحب يشوفِك كويس، يحب ت تسمع كلامه، هو بالنسبة له الحب، ولكن في مشاعر لازم تتقال يعني مثلًا لو لو في ابن أو حاجة، <tsk> لو بالنسبة لِك أنتِ لو عندِك ابن أو حاجة آآ، بتحسّي برضه الحتّة دي مش موجودة فيه، يعني ما تعرفيش تقولي له م باحبك أنت اح أنت ابني أنت حياتي، الحاجات دي؟
هو أنا ممكن عشان لسّه ما مرّيتش بحوار اللي أنا عندي ابن أو كده، فالموضوع شوية لسّه مش حاسّة إن أنا لازم أقول له أو ادّي له الإحساس ده، بس أنا باتكلّم في حياتي العامّة ك كزوج، كأهل كصحاب ما أعرفش إيه، أنا مش من النوع اللي باعرف أقول خالص، ودي على فكرة مش حاجة حلوة يعني أنا مش مش مبسوطة بده، بس ممكن أعرف أعبّر بالك بالكلام ده كرسايل، ممكن تكون أحسن بالنسبة لي كتير.
إمم. إمم. فهمتِك. اوكي.